Iya, biasanya kayak gitu, kalau nggak kebalik kalau, eee, emang bisanya pada hari Minggu berarti ya mau nggak mau Sabtunya di-recharge dulu, terus baru hari Minggunya pergi gitu. Jadi kayak, awalnya ada 1 hari yang emang bener-bener kayak mau hibernasi gitulah istilahnya ya. Kayak, mmm, biar tubuh tuh nggak terlalu capek gitu waktu pergi, karena kan udah Senin sampai Jumat dipress ya, buat bekerja gitu sih.
Hmm. <chuckles> Wah, bener sih. Tapi pernah gak sih di akhir pekan kamu malah gak ada istirahatnya sama sekali kayak jadwal penuh gitu?
Nah, pernah tuh kayak, eee, misalkan lagi ngerjain side job itu pasti kayak bener-bener full ya, tapi ya gimana karena itu sudah pilihan dan itu juga adalah hal yang aku sukai kebetulan pekerjaannya gitu, kayak ngebantuin, eee, orang nikah ya, itu kan sangat menyenangkan ya bisa ngebantu mempersiapkan gitu. Nah jadi di situ kayak ya aku pokonya kayak bilang sama diriku sendiri, "Ini adalah salah satu langkah biar aku tuh juga bisa membahagiakan diriku sendiri, karena dengan mewujudkan, eee, apa ya pernikahan orang lain kan juga bisa apa ya, istilahnya membantu juga buat mereka," gitu. Jadi kayak seneng aja ketika bisa bantuin itu. Jadi kayak rasa capeknya tuh hilang menguap gitu saja gitu loh.
Hmm. Mhm, mmm. Ah. Ah, oke. Kalau boleh tahu sebagai apa tuh Kak?
Nah, kebetulan aku kayak bikin WO gitu sama temenku, jadi kayak kita nge-handle bener-bener kayak dari vendor terus juga, mmm, mulai dari acara dari awal sampai akhir terus juga bahkan sampai nge-prepare, eee, hal-hal yang dibutuhin sama, eee, pengantinnya gitu, jadi kita kayak mempersiapkan itu semua sama tentunya kru ya di hari H gitu karena kalo sendiri atau berdua doang kayaknya enggak ke-handle gitu, jadi kayak kita pasti ngajakin tim gitu sih.
Hmm. Mhm mhm.

Heeh, jadi kalau udah ngumpul gitu biasanya kita kayak duduk di satu tikar barengan gitu. Terus mungkin karena itu masih zaman-zaman dulu ya belum terlalu, eee, maju ini teknologinya. Jadi belum terlalu ke-distract sama handphone. Jadi, eee, lebih seringnya kayak duduk bareng terus nonton TV, yang TV-nya juga masih jadul gitu nonton TV bareng-bareng bul belum yang Smart TV, ya. Jadi kayak masih TV tabung yang gede gitu terus kayak bareng-bareng nonton sambil ngobrol-ngobrol. Itu menurut aku adalah kayak momen yang tak terlupakan sih dalam hidupku gitu.
Hmm. Heeh heeh. <chuckles> Oke. Hmm hmm. Hmm, bener sih. Walaupun mungkin agak menyita waktu istirahat ya misalnya kan harusnya kan di malam minggu mungkin kamu bisanya t tidur atau mungkin keluar bareng temen nih udah janjian nih di malam minggu tapi karena udah kumpul sama keluarga jadi agak berkurang gitu ya, waktunya, ya.
Hmm, bener. Hmm.

Nah emang, eee, ini sih kadang, eee, kan belum tentu kayak selalu full ya karena kan emang masih dirintis kecil-kecilan gitu. Jadi kayak, eee, emang bener-bener bahkan Instagram tuh kita tuh kayak masih belum di-update gitu loh jadi kayak emang bener-bener dari mulut ke mulut du dulu gitu belum sampai yang kayak, eee, tiap minggu sampai ada job terus sampai ngebuat waktu buat me time nggak ada itu enggak sih jadi kayak masih aman buat tetep bisa bersenang-senang gitu.
Mmm. Mmm. Karena kan kalau ini ya misalnya kayak, eee, wedding organizer lah berarti kan Kak? Berarti kan itu bahkan, eee, sibuknya itu dari hari Rabunya gitu kayak udah meeting sama, eee, si calon pengantin gitu untuk bahas ini ini gitu.
Mhm, mhm. Nah, kebetulan kayak dari pengantinnya tuh emang selalu, eee, ngambilnya tuh yang jauh-jauh hari misalkan dia nge-bookingnya bulan Desember gitu, tapi sebenarnya nikahnya masih bulan, eee, Juli atau Juni jadi masih banyak waktu ya di weekend yang bisa digunakan untuk ketemu vendor atau mungkin, eee, ngobrolin sama calon pengantinnya soal konsep. Nah jadi emang kebetulan kita ngambilnya tuh ini sih yang agak jauh gitu. Tapi kalau emang pun harus yang deketan berarti kita emang selalu pakai vendor-vendor yang udah sering kita gunain sih, karena kalau vendor baru takutnya belum terbiasa dan kalau waktunya terlalu mepet tuh, agak susah ya buat koordinasinya pasti kalau sama vendor baru gitu.
Oh, gitu. Mhm mhm. Mhm.